Я к тебе за советом. Э, может быть, я просто что-то упускаю, э? Дело в том, что, а, ну, вот мы проходим, э, с мужем оба через, э, эмиграцию со всеми её вытекающими, да, со всеми последствиями. Но, а, у мужа всегда было такое более, э, трепетное и сложное отношение к своей профессии, к своей работе. А у меня оно как-то проще, всегда мне было с этим. У меня, наверно, потому что и карьеры такой не было, как у него. Ну, то есть, знаешь, меньше поводов для переживаний. Вот, а для него это такая тема очень, дель ну, деликатная, очень чувствительная, то есть он очень остро реагирует на, э, любые, там, проблемы, любые какие-то вещи, которые там происходят, которые связаны с его работой. Ну и естественным образом получилось так, что после эмиграции, да, он как бы заново, получается, сейчас тут с 0, э, должен, э, вообще как-то себя найти в профессии, в, э, какую-то карьеру, м, наверно, сделать, да, ну, по крайней мере, ему бы этого хотелось. Вот, и он, ну, на этом пути он проходит через очень много сложностей, да, таких, как бы, это другой язык, это другой менталитет, ну, то есть просто вот объективные вещи, с которыми ему приходится справляться. А, и мне бы очень хотелось его поддержать, потому что он действительно, я вижу, как ему тяжело, но не знаю, мне иногда кажется, что я что-то как-то не так, что ли, это делаю, потому что, эм, мне кажется, что ему как-то недостаточно, в общем, того, как я это делаю, э, вот. Может быть, вот, ты мне дашь какие-то советы, как можно вообще его поддержать, э, м, максимально?
Так. Да, да. Да, понимаю. Конь конечно, конечно. Да, я прекрасно понимаю твою ситуацию. И, в принципе, ты звучишь как очень внимательный и забо заботливый партнёр для твоего мужа, э, жена. <chuckles> Вот. Близкому тяжело. Э, это часто действительно сбивает с толку, и ты не знаешь, что делать и как поддерживать. И твоя растерянность, э, на самом деле очень понятна и ясна мне особенно. Вот, а, так что я попробую, э, что-то придумать для тебя, и, может быть, что-то из этого поможет. Но в 1 очередь позволь задать парочку вопросов. А как вот твой муж обычно реагирует, когда ты предлагаешь ему поддержку, когда ты, а, ну, как-то, м, э, к нему, вот, э, идёшь с распростёртыми, <chuckles> так сказать, объятиями, вот.
Ну да. Конечно. Ну, ты знаешь, на самом деле в большинстве случаев он как бы: "Я не хочу об этом говорить", то есть он вообще очень закрытый сам по себе, он, э, сложно очень, э, вообще раскрывается, и заставить его говорить о своих, там, чувствах- это просто подвиг, который мне очень редко удаётся совершить. То есть, э, ну, вот так, если я просто по прихожу и говорю, там: "Ну, что там у тебя?" Я вижу, да, там: "Ты что-то там мрачный, как туча ходишь, что там случилось, э?" Он такой: "Ну, там, типа, на работе". Я говорю: "Ну, а что на работе?" "Я не хочу об этом говорить". И продолжает ходить, да, там, мрачный, как туча. Ну и что мне в этой ситуации делать?
Ну да, да. Мгм, ну, он всегда таким был, или, э, это вот в какой-то момент началось?
Ну, ты знаешь, бывало, как бы, чуть лучше, чуть хуже, но в целом вообще он не очень склонен, да, к, э, вот каким-то таким разговорам, когда я к нему прихожу. Я не знаю, может, я момент какой-то неправильный выбираю всегда, может быть, не знаю, может быть, я правда что-то не то делаю, но вот в те моменты, когда я подхожу, он, как правило, не очень со мной об этом разговаривает.
Да, понимаю. А а ты? Э, ну, типа, если у тебя какая-то проблема, и ты приходишь с мужем её обсудить, он тебя поддерживает, э, наоборот, э? Если если <chuckles> а, если в твоём случае он, э, ну, как-то молчаливо больше отвечает и говорит: "Не хочу об этом говорить", то, э, ты принимаешь его поддержку, и поддерживает ли он тебя?
А, ну, ты знаешь, он не очень умеет, э, вообще в поддержку. Он, э, в когда я прихожу к нему с какой-то проблемой, он начинает мне давать советы, ну, типа, учить меня, как мне в этой ситуации поступать, и делает мне тем самым, как правило, только хуже, потому что я, н ну, я-то прихожу, чтоб меня пожалели, да, там, сказали мне: "Ты ж моя хорошая". Да, там: "Ты ж котик, а все остальные вообще не котики, и всё будет хорошо, и ты справишься". Ну, то есть вот такие базовые. А он вообще не очень это всё умеет, он, э, не знаю, не не видит в этом смысла, что ли, не знаю. Но, в общем, вот он мне начинает давать сразу дельные советы, там: "Поди туда, не знаю куда, з найди то, не знаю что". Ну, то есть вообще не то, что мне, как бы, в этой ситуации нужно. Ну да, вот как-то так выглядит наше взаимодействие в обратной си ситуации.
М-да. Мгм. <giggles> Мгм. <giggles> Да, понимаю. Ну, а что самой тебе даётся сложнее всего, э, в ситуации, когда нужно поддержать? То есть, э, э, прийти или, может быть, э, дать какие-то тоже советы, или просто разговорить его?
Ты знаешь, мне тяжелее всего, наверно, даётся собственное ощущение какого-то бессилия, что я вообще, не ну, как бы, как мне кажется, не могу ничем ему помочь в этой ситуации. Ну вот, по выше всем упомянутым причинам, что вроде и поговорить я с ним нормально не могу, э, и он, потому что не очень, да, со со мной в этот момент разговаривает. Ну и, типа, а что я могу ещё сделать? А помочь как-то хочется, потому что, когда он ходит мрачный, как туча, это, конечно, сказывается на настроении всех, там, чьё-то домочадцев, даже котов.
Н-да, да, конечно. <laughs> Но, а, бывали такие моменты, вот, за всю вашу семейную жизнь? Бывало ли такое, что ты находила всё-таки способ поддержать его, и это срабатывало для него?
М, ну, наверное, да, но, ты знаешь, это не происходило в моменте. Обычно это как-то по накоплению, то есть вот был ряд каких-то сложностей, например, и был какой-нибудь такой вечер, где у него был выходной, и мы, например, там, шли вдвоём, м, ну, куда-то, да, там, выпить, там, не знаю, поп кофе или выпить, там, по чашке пива в какое-то уютное место. И вот тогда, да, он как бы сам мог начать о чём-то рассказывать.
Да, мгм, м, интересно. Ну, и ты считаешь, он больше нуждается в ощущении твоего присутствия рядом с ним? То есть такая, э, более вербальная поддержка, или, э, ты думаешь, что ему всё-таки нужны, э, и слова тёплые, и какие-то, может быть, даже советы?
Ну, ты знаешь, вообще, вот ты так интересно это, а, сформулировала. Возможно, и когда-то я щас вспомнила, что он на самом деле мне что-то такое говорил, что да, ему просто вот это ощущение, что я где-то тут, э, ну, в зоне видимости, да, вот нахожусь, оно ему, как бы, вроде как, и этого уже достаточно. Ему это что-то придаёт, а, какого-то спокойствия, ощущение дома. Он вот так это называет что: "Ну, когда ты дома, типа, и я дома"- он как-то так это формулирует. А вот, а, и вот, может быть, действительно ему просто не нужно, чтоб я с ним разговаривала, может быть, ему действительно просто достаточно моего присутствия?
<chuckles> У дай. Да, иногда само присутствие оно очень много значит. И вообще, на самом деле, можно просто прямо спросить, вот, какой поддержки он сейчас хочет. И, может, он хочет поговорить или просто, чтобы ты побывала рядом. Э, главное разговаривать и обсуждать это. Э, не думала ли ты просто спросить у него однажды, типа: "Ну, а вот что ты от меня ждёшь?" Ну, может быть, не так грубо. <chuckles> Ну вот.
Не так прямо, да. Ну, ты знаешь, не знаю, у меня тут двойственное такое. Вот думаю: ну, хорошо, вот я его там спрошу, а он буркнет что-то типа "ничего не хочу", да. Но вот если б меня так спросили, я бы точно вы вы высказала бы не то, чего мне хочется на самом деле. Ну, я просто про се про себя это знаю. И, собственно, где гарантия, что он также не ответит, просто чтобы отвязаться, а на самом деле ему всё-таки что-то нужно, то, что он не озвучивает?
Ну да-да. <chuckles> Да-да. Да, но это можно, м, спросить не когда у него, вот, проблемы, а просто как-то, когда вы сидите вместе, и просто завести разговор с ним. И, ну, как-то подвести к этой теме. Вот, и не так в лоб спросить, типа: "Что ты хочешь?" Вот, а как-то, не знаю, можно завуалир э, завуалированно спросить. И, в принципе, можно поддержку показывать через какие-то действия. Там, знаешь, если он уставший, может приготовить ему покушать, например. Ну, то есть, если слова даются тяжело, можно просто попробовать обратный вариант. Можно просто действовать.
Ну да, кстати. Ну, я вообще так мне, собственно, единственное, что остаётся- я так обычно, да, и делаю: что-то там ему вот там ужин. Н так я обычно не очень люблю готовить, мягко говоря, но тут я могу, да, что-то приготовить, вот, э, чтобы ему какое-то дополнительное создать, э, да, такое ощущение там, дома уюта. Ну и так беру на себя, да, там, могу ещё какие-то вещи дополнительные, ну, связанные, там, с аф не знаю, с оплатой там того, сего, 5, 10, ну, просто организационные, чтобы его как бы немножко разгрузить и чтобы он мог, э, сфокусироваться на решении, там, своих вот этих проблем на работе. А вот, это я и так, да, делаю. Но, кстати, ты знаешь, мне понравилась вот эта идея, действительно, не в момент, когда он, а, хмурый, а в просто когда мы такие оба расслабленные, да, просто спросить аккуратно вообще, вот, когда он такой грустный, у него там какие-то проблемы, вот как бы ему, а, хотелось, как бы я могла его поддержать и, да, действительно послушать, что он скажет. Это мне нравится. Да, такая идея, спасибо.
Ну да, н <chuckles> Да. Да, в отношениях важно, знаешь, обсуждать проблемы. Ну, э, коммуницировать, вот. И полезно, если он не идёт на контакт, то полезно давать, э, пространство человеку. Э, знаешь, не оставлять его, но показывать, что ты вот рядом, и что ты будешь рядом, даже когда он будет готов, э, тебе что-то рассказать и поделиться с тобой. Вот. И иногда важно не просто исправлять какие-то ситуации, то есть не сразу решать его проблемы, а ну, быть пр рядом и признавать, что ему иногда может быть трудно, и вот вот высказывать такую, а, поддержку, м, будучи рядом с ним, а не какими-то там действиями или, а, давлением, которое вот, э, может, в вопросы о том, как он себя чувствует, вызывать у него какое-то напряжение. Вот, э, важно давать ему немножко пространства.
Ну, кстати, да, я об этом не думала. Действительно, ведь, э, когда я к нему как бы лезу, да, ещё с расспросами- действительно, это может восприниматься как давление. А я точно знаю, что мой муж- это человек, который на любое давление реагирует агрессивно. Ну, то есть он по жизни, да, если кто-то пытается на него там давить, а, на работе ли, где-то ли ещё, да- он действительно ну, он так сразу ощетинивается, и для него это, а, знак того, что надо там защищаться, ну, что-то такое. Я просто никогда не думала, что это действительно может восприниматься как давление. Это интересная мысль. Я вообще понаблюдаю, да, за к за тем, как это происходит. Вот, но вообще, слушай, какой-то, прям супом супер-мегаполезный, ценный разговор у нас с тобой получился. Я много полезного такого для себя услышала. А, мне есть, конечно, да, в общем, над чем подумать и пересмотреть вообще своё отношение мя ко всей этой ситуации с поддержкой. Я думаю, что я теперь поищу какой-то более эффективный способ, чтобы всё-таки его поддержать и не чувствовать себя при этом абсолютно, как это- полной бессилия собственное. Спасибо тебе большое.
Да, да. <chuckles> Конечно. Конечно, я была рада. Спасибо, что поделилась. И, ну ты на самом деле очень заботливый человек. Так что я уверена у вас всё получится.